Allora sai ultimamente la sera, mhmm, non riesco effettivamente a impormi per quel che riguarda, ehm, l'utilizzo degli schermi. Ecco io di base, ehm, guardo molta televisione, faccio molto uso del telefono, sto molte ore al computer, ehm, per questioni lavorative, ehm, sicuramente ecco, questo eccessivo contatto con gli schermi probabilmente, ehm, in qualche modo disturba il mio sonno. Quindi volevo sapere da te, mhmm, non so, qualche strategia utile o qualche consiglio pratico per migliorare questo approccio.
Guarda, ti ringrazio tanto per, mhmm, chiedere consigli a me su questa tua problematica e di avermene parlato. Ehm, vorrei farti qualche domanda per capire un pochino meglio la tua routine serale. Diciamo, tu cosa fai di solito la sera, magari dopo cena, prima di andare a dormire?
Allora, ehm, di base io la sera ceno, mhmm, mhmm, a un orario compreso tra le 20:00 e le 20:30. Ehm, poi vabbè il tempo giusto il tempo di sistemare la cucina, insomma, di rassettare la roba in giro, poi mi metto già subito comoda col pigiama, mi sciacquo i denti e poi di base mi metto poi sul divano. Ed è lì il momento di concentrazione massima in funzione della televisione, del cellulare Poi il pomeriggio come ti dicevo, ehm, lavoro molto da computer, quindi di base è come se non staccassi mai se non mentre ceno. Poi di nuovo cellulare, di nuovo televisione, ehm, a volte mi addormento anche davanti la tv e mi sveglio poi di soprassalto a mezzanotte. Eh, capisci bene che a quel punto mi sveglio e corro subito a letto perché poi, insomma, l'indomani si ricomincia ed è chiaro che corro a dormire.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Cer Beh, ma guarda, allora, innanzitutto ti vorrei tranquillizzare dicendoti che comunque, ehm, soprattutto nella, mhmm, nel momento storico, in cu in cui viviamo, ehm, si fa molta fatica comunque a a non guardare gli schermi, a non guardare tv con tutte le serie, comunque i social e tutto. Quindi ti direi che è perfettamente normale, penso che quasi ci siano più persone che hanno questo problema rispetto a persone che non lo hanno. Ehm, in secondo luogo vorrei chiederti un po' ehm, diciamo il problema è che comunque tu vorresti andare a dormire prima o comunque fai fatica ad addormentarti, qual è il tuo problema più grosso diciamo la sera pe per addormentarti?
Beh, allora probabilmente io ho proprio difficoltà poi a riarro riaddormentarmi, perché, uhm, è ovvio che ad una certa subentra la stanchezza, quindi poi sai proprio mi cala la palpebra, ehm, mi addormento sul divano e questo è un qualcosa che vorrei onestamente ottimizzare. Cioè vorrei avere più energia in qualche modo, ehm, da sfruttare in funzione di, mhmm, magari un leggere un libro, guardare una serie, però dedicare il giusto tempo a queste cose, ehm, ed evitare di addormentarmi poi appunto sul divano mentre faccio qualcosa. Ehm, e poi, ehm, di base andare a dormire ad un orario decente e potermi proprio addormentare, rilassare a letto e iniziare proprio la fase del sonno senza queste interferenze, questi disturbi e queste interruzioni.
Mh-mh. Erto. Mh-mh, mh. Eh sì, guarda allora, ehm, il problema è un po' che comunque gli schermi non non aiutano tanto diciamo a conciliare il sonno. Cioè di solito comunque magari non non ce ne rendiamo conto però, ehm, quasi un po', ehm, eccitano la la testa e la mente quindi comunque non ti aiutano diciamo a, mhmm, a comunque ad aver sonno, per quanto magari si è stanchi. Poi soprattutto se comunque m come m'hai detto sei una persona che usa tanto anche il computer per lavorare e per tutto comunque tutto il giorno avere gli occhi su sugli schermi sicuramente non fa bene. Quindi magari il primo consiglio che potrei darti è di cercare di magari cambiare un po' la tu la tua routine serale, cioè magari invece di metterti sul divano a guardare una serie o comunque un film che poi magari ti fa addormentare anche- m'hai detto che comunque è una cosa che non vorresti più fare, vorresti dormi avere diciamo un pre-sonno diverso- ehm, forse potresti metterti sul divano magari a leggere un libro come
Mh-mh.
come m'hai detto tu che magari è un pochino più, ehm, ti ti impegna un pochino più la mente, quindi ti stanca e automaticamente, ehm, magari ti fa anche venire più sonno. Ehm, e magari poi, ehm, diciamo, potresti anche magari, dopo cena o comunque prima di cena, ehm, farti un un rito o comunque una cosa che magari poi fai tutte le sere, quando ne hai più voglia, che non diventi comunque ovviamente un un dovere, perché sennò comunque non ha più il suo scopo, di farti, non so, un bagno caldo con, mhmm, con la musica dove ti puoi magari rilassare un po', ehm, è un modo comunque di rilassarti senza, ehm, tenere il cervello attivo ecco.
Sì. Certo. Mh-mh. Sì effettivamente allora, intanto provare ad integrare nelle mie nella mia routine serale la lettura di un libro, piuttosto che, ehm, diciamo la l'abitudine di guardare la teve la televisione potrebbe essere un'ottima strategia, perché comunque, mhmm, ri capisco, riconosco che si tratta di un'attività molto più rilassante, mhmm, magari riuscirei a mantenere più alti i livelli di concentrazione, perché è chiaro che, se leggi e la cosa ti coinvolge resti sveglio, uhm, e poi potrei una volta che mi stanco magari andare a letto ed addormentarmi effettivamente sul sul letto anziché sul divano. Ehm, poi mi piace molto l'idea del bagno caldo. Tra l'altro, ehm, ho cambiato casa di recente finalmente ho 2 bagni e uno dei 2 <clears throat> ha una bella vasca, ehm, e tra l'altro ad oggi mi sono trasferita già da 2 mesi, non ho avuto tempo da dedicare a questo, ehm, mi hai dato un'ottima idea. Potrei effettivamente dedicare quella mezz'ora, quei 40 minuti di tempo proprio in funzione di questo bagno caldo, perché sicuramente è anche una un uno strumento, una strategia per favorire il rilassamento. Quindi sì potrebbe funzionare.
Mh-mh. Esatto, sì. Ah, perfetto. Sì, sì, assolutamente. Secondo me potrebbe proprio aiutarti. Magari farti proprio una tua diciamo, mhmm, una tua atmosfera, magari anche con delle candele, con con la luce spenta, una cosa che proprio ti ti rilassi, che magari metti solo la musica e ti prendi quei quella mezz'ora in cui non pensi più a niente, non non vedi schermi, non vedi, ehm, e ti secondo me ti servirebbe un sacco per comunque, ehm, rilassarti senza diciamo tenere attivo il cervello, ecco. Ehm, e poi magari dopo quello, ti puoi anche mettere un po' sul divano, guardarti qualcosa e poi, io ti consiglierei, magari prima di andare a dormire, di leggere qualcosa invece che guardare gli schermi. Che, mhmm, comunque se fai tanta fatica anche, magari ti viene da guardare il telefono o queste cose qua, puoi comunque migliorare questa cosa mettendoti un un limite sul telefono, che ora si può fare, ehm di tot ore al giorno, così magari, mhmm, lo controlli un po' di più e cerchi di-di usarlo un po' meno. Ecco.
Sì, infatti. Sì esatto, mhmm, appunto hai centrato la la questione. Probabilmente, ehm, il mio come dire, il mio stress no, ehm, questo stato di costante, ehm, agitazione deriva anche in funzione del fatto che faccio anche abuso di smartphone, di cellulare, come se non staccassi mai, come ti ho detto poc'anzi, e probabilmente la strategia del timer potrebbe funzionare. Magari mi aiuterebbe proprio a regolare, ehm, questi momenti, questo tempo speso proprio in funzione, ehm, del cellulare, perché poi non vuoi vuoi, non vuoi, si fa lo scrolling su Instagram, Facebook, siamo costantemente proiettati in funzione dei social media. Quindi provare a mettere un timer per gestire la situazione potrebbe aiutarmi anche questo, certo.
Mh-mh. Sì, secondo me è una cosa che ti potrebbe tornare molto utile. Ehm, comunque, mhmm, c vorrei rincuorarti dicendoti che penso che sia un problema un p molto comune che abbia chiunque, non c'è nie niente di cui sentirsi in colpa, ehm, comunque spero che che questi consigli ti possano aiutare, ehm, e non
Esatto. Sì, sì, assolutamente guarda, mi ha fatto comunque bene parlartene, ehm, banalmente ricevere un po' di supporto emotivo fa sempre bene. Poi mi hai dato anche delle strategie, ehm, d'attacco funzionali e ti ringrazio per questo. Ehm, qualora avessi nuovamente bisogno di, ehm, qualche suggerimento, comunque di sostegno emotivo ti ricontatto. Per il resto ti auguro una buona serata.
No guarda, sono io che ringrazio te perché son contento veramente che comunque ti sei aperta con me su questa cosa, e ovviamente io son sempre qua se mi vorrei ricontattare. E ti auguro comunque di riuscire a mettere, ehm, in in pratica tutto quello che ci siamo detti, ma sono sicuro che ce la farai e che tutto vada per il meglio. Grazie.